Also, ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte mehr Ordnung und ich wäre strukturierter, ich muss es ja echt zugeben. Also, ich bin jemand, ich funktioniere am besten unter Stress. Also, wenn ich wüsste, ich kriege in 2 Stunden Besuch, dann wäre es hier tipptopp, aber sonst bin ich jemand, der auch echt 'n bisschen chaotisch ist, ich muss es wirklich zugeben. Ähm, aber, das gehört zur Gemütlichkeit auch dazu, also, ich finde, es muss auch was rumstehen oder man muss auch sehen, dass da Leute leben also, ich ich hasse das, also, ich habe 'ne von mein Bruder die Frau. Sie ist wirklich sehr nett und alles gut und schön, aber so könnte ich nicht leben. Die hat 'nen Holzfußboden, das ist nicht die Schwägerin, die die Fliesen hat, aber die hat die hat nichts bei sich rumstehen. Du kommst da rein und es ist leer. Gut, die hat in 'ner halben Stunde hat die alles gewischt und gesaugt und gemacht.
Ah, das ist ehrlich. Ja. Ja. <chuckles> Wollte grade sagen, ne, das ist der Vorteil. Also, du bist super.
Oh, aber so gar nichts auch weiß ich nicht. Also, ich hab da ganz tolles Beispiel, also, du wirst wahrscheinlich na ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, die haben sich 'n Regal gekauft oder so 'n Sideboard und da sind 2 so offene Glasfächer. Und dann ist sie losgefahren und musste was kaufen, um da irgendwas reinzustellen, weil sie nichts hatte für so 'ne offene Vitrine. Keine w keine Vase, gar kein nichts und weiß ich nicht, also, irgendwas stimmt da ja nicht, also <chuckles>
Ja. Mhm. Ah, okay. <laughs> Ja, irgendwas stimmt da ja nicht. Ja gut.
ne, also, weiß ich nicht. Das ist fürchterlich. Also, bei bei mir gibt's noch 5 Kisten im Keller, wenn ich die mal ausgepackt habe, was ich noch irgendwo hinstellen könnte. Ne, also, das das könnte ich mir nicht.
Ja, ja. Wohnen die vielleicht noch nicht so lange da drin? Kann ja auch sein, dass das okay, okay.
Ne, schon länger als ich. Also, ja Jahre länger als ich, also Ne, ne, sie ist da einfach so.
Okay, okay. Aber Ja, jeder definiert das ja auch anders, ne? Es ist ja auch solange man sich selber drin wohlfühlt, ist auch alles okay. Aber gibt's irgendwas, vielleicht, ähm, wenn du im Urlaub fährst, was dir fehlt, wenn du länger nicht zu Hause bist?
Ja.